آه طبعًا، يعني حسيت بيه طبعًا ام آه، يعني الواحد آآ، لمّا بيحس بقى حسيت في فترة كده من فترات ال الشغل بتاعي إن أنا آآ، في شغل معيّن يعني كنت فيه آآ، إن ضغط الشغل بقى يعني جامد جدًا، جدًا وفي نفس الوقت ما فيش بقى آآ، في عدم تقدير يعني و وقلة راحة و والواحد خلاص، ما بقاش قادر يوازن بقى بين شغله وبين حياته، فده كان ضاغط على أعصابي جدًا، جدًا ومخليني بقى حاسة إن أنا خلاص، يعني فعلًا زي ما أنت بتقول كده، يعني جبت آخري، يعني و و
والله، طَب احكي لي. إمم. آه، طبعًا إحساس صعب اللي هو بتبقى إيه، كمية الضغط لغاية أمّا توصلي لدرجة إنِك خلاص، زي ما بتقولي جبتِ آخرِك من الشغل، بس هو ده برضه بيبقى مصدر الدخل. طَب قولي لي كده، احكي لي بالراحة كده، كان إيه الأسباب اللي اللي وصّلت لِك لكده؟ إيه الحاجات ال اللي حصلت في الشغل مثلًا آآ، و وبتقولي ربطتِيها بالبيت إن إن وصلتِك لدرجة إنِّك قلتِ خلاص أنا ما عد أنا هاسيب الشغل ده، وهو يكاد يكون الدخل بتاعِك؟
آه، جدًا. إمم، إمم. آه، يعني الواحد بُصّ، يعني أوقات كده كنت باحس إني زي ما قُلت لك ما فيش تقدير خالص، الواحد بيعمل حاجات كتير كويسة جدًا، وبي وبي وبينجز يعني شغل و وبيعمل الtarget المطلوب منه وفي نفس الوقت برضه ما يعني ما فيش تقدير، يعني آآ، هي طبيعة ال ال ال ال يعني المكان اللي ب باكلّمك عنه آه، كان كده، بمديرينه بقى بإدارته العُليا بكلُّه.
آه. اللي كنتِ فيه كده، آه، طَب قولي لي قولي لي استنى آه، هو كان عدم الت التقدير ده كان من إيه بالضبط؟ من بقى من إنِّك بتشتغلي مثلًا والمدير بتاعِك مش مقدّر ده؟ والَّا مثلًا من زمايلِك مثلًا ما بيشتغلوش وأنتِ اللي بتشتغلي ومش مقدرّين ده؟ والَّا عدم التقدير مثلًا من أهلِك في البيت أو كده إنِّك بتشتغلي، وهم مش مقدرّين إن إنِّك بتتعبي في الشغل؟
إمم. لأ، طبعًا من الشغل نفسه مش من ال مش البيت خالص، البيت ما لوش دعوة يعني. آآ، لأ هو أنا كنت باقول لك بس م إني مش عارفة بقى أوازن بسبب الضغط الشغل، بين الشغل وبين الحياة يعني عمومًا يعني، بس أنا آآ، آآ، هو الفترة دي من الفترات يعني الواحد فعلًا فترة صعبة جدًا، جدًا، إني حسيت بقى إن أنا مرهقة جدًا، جدًا فاقدة الحماس خالص للشغل آآ، عندي يعني آآ، صداع مستمر مزاجي وحش جدًا، جدًا، مش قادرة بقى أكمِّل خلاص في الشغل ده، لإني فعلًا حسيت إنه هو خد من طاقتي، يعني آآ، تعبني، آه أ ف و
آه. إمم. إمم. أكيد طبعًا، آه، إمم عدم التقدير طبعًا حاجة حاجة سيئة أوي، وإن هو بيأثَّر عليكِ زي ما قُلتِ. طَب بس قولي لي كده، هو أنتِ مثلًا كان شغلِك بيبقى مثلًا كام ساعة في اليوم، وبتشتغلي كُلّ يوم مثلًا والَّا بيبقى في أيام أجازة، يوم والَّا يومين آآ، آآ، احكي لي شوية عن عن الشغل ده وسبب برضه أ الأسباب اللي اللي أثَّرت عليكِ غير ال أو مع آآ، عدم التقدير.
همم.

الحقيقة في الفترة دي بقى، أنا حاولت فعلًا إن أنا أدوّر على شغل بس كان صعب جدًا يعني، ال يعني أ موضوع الشغل ب ليه بقى المكان ممكن يكون بعيد عنّي، دي كانت برضه في ليها ميزة برضه في وسيلة مواصلات يعني، فكانت معقولة.
إمم. أها، أنتِ كنتِ أقلمتِ نفسِك على الشغل ده بقى خلاص، فكان صعب إنِّك ت تروحي مكان بعيد، فيأثّر عليكِ. طَب قولي لي كده، ما كانش مثلًا متاح في الشغل ده إنّكم تشتغلوا Online من البيت، حتى ال يعني ممكن بقى توفروا شوية الساعات ديًا بدل ما بتشتغلوها و من العمل، مكان العمل بقى والتعب والكلام ده، آه، طَب قولي لي.
آه. آه. بالضبط. با أنا جاية لك، أ ما أنا جاية لك هي جات فعلًا بقى أ فرصة اللي هي الشغل من البيت دي، فطبعًا دي كانت فرصة يعني خيالية، يعني ما كانتش ولا لو هتفكّر في الموضوع ده حَلُّه هيبقى إزاي ما كانش لُه حَلّ خالص، أ فرصة الشغل من البيت دي يعني، كانت حاجة أيام كورونا بقى يعني أمّا أمّا قعدنا في البيت
إمم. آه، انتشرت فعلًا فترة كورونا، آه.
آه، في فترة كورونا دي عملت طَفرة بقى ف فينا كلّنا، لإن ارتحنا من ال المديرين اللي هُم المُتعسّفين دول، ارتحنا من من من يعني أمّا بتصطبح بيهم كده الصبح يعني بتبقى حاجة مش حلوة خالص، <laughs> بقينا قاعدين آه.
<laughs> ده أنتِ الظاهر إنِّك كنتِ جبتِ أخرِك فعلًا من الشغل.
فعلًا، فعلًا آه، فلمّا قعدنا في البيت بقى يعني خلاص حسّينا إن إحنا بقى إيه، أض طبعًا ضغط الشغل هو، هو، بس كون إن قاعدة في بيتي، مع ولادي ما فيش يعني، آآ، ما حدش بيت ب ب ب يعني ب يعني آه، ي آه، بيفرق.
إمم. أكيد طبعًا بيفرق، آه، قعدة البيت برضه أ هي بتبقى شغل من البيت بس بتبقي واخدة جَوّ البيت كده، يعني عارفة مثلًا أولادِك فين بيعملوا إيه، واخدة بالِك من البيت، أكيد طبعًا بتفرِق كتير، وكمان بتبقى واخدة راحتِك بقى، يعني مش لازمة مش ملتزمة ب ب ب uniform معيّن، بمكتب، بكده، آه.
آه. بالضبط، آه. واخدة آه، لأ واخدة راحتي يب ما يعني ب صحّتي النفسية و و و ومرتاحة وقاعدة في بيتي مرتاحة، لأ ب يعني فرَقِت بصراحة، فرَقِت معايا كتير جدًا، جدًا. إمم.
إمم. بس استني، خلّيني اسألِك سؤال، أنتِ الشغل الOnline ده هل هو من نفس شغل ال اللي أنتِ كنتِ فيه بس Online والَّا سِبتِ الشغل ده وده Online تاني بقى م وعمل حُرّ مختلف عن الشغل اللي أنتِ كنتِ فيه؟
إمم.